ああ。あの、ごじとかんなったら公園であの、チャイムが鳴るやつですか？
ありゃ、うん、はい。 そうです。大体ね、あの、季節の、こう、暗くなる時間に合わせて、こう、時間が変わってチャイムってなるじゃないですか。
うん、ふんふんふん。 はいはい。うん。
そこにあのもう遊びたいからって言って。なんか、今まで別に普通に帰ってて怒られたことなかったのに、別にチャイムも過ぎても平気なんじゃないかと思って。<chuckles>
うん。 うん。 <laughs> なんか都合の良い解釈が始まってます。<laughs>
たし、そうなんですよ。<laughs> 怒られたことないしなみたいな。<laughs>
ほう。あ、じゃ大丈夫なんじゃないか。
はい、と思ってその友達と、それも多分またね、その万引き未遂のあの、男の子だったと思うんですよ。<laughs>
うん。 <laughs> もう、すごい悪友みたいな感じですね、もう。<laughs>
はい。悪友みたいですね。そう、ただ、あれは多分夜の7時とか、8時ぐらいまで遊んでたみたいで
うん。 うん。 え、結構遅くまでいたんですね。
そうなんですよ、もう探し回られて見つかった感じです。
え、どどこにいたんですか、それ？